อ๋อ อย่าคิดมากสิคะ พวกเขากลับ น่าจะยินดีมากกว่าว่า เขาต้องแปลกใจแน่นอนค่ะว่า ด้วยปกติแล้วคุณจะไม่แสดงความคิดเห็นเลย แต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะ เขาอาจจะยังรอคำตอบจากคุณก็ได้ อยากเห็นคุณนำเสนอในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวของคุณเอง ในความคิดของ ของคุณเองเนี่ยเข้ามาร่วม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะไรบางอย่างของในบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ ในปัญหาในบ้าน อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อือฮึ ค่ะ
เขาน่าจะดีใจนะ แต่ทีนี้พอคุณเริ่มชิน เริ่มมีการแสดงออกแบบนี้มากขึ้น คุณจะยิ่งมีความกล้ามากขึ้น ๆ แล้วคุณค่อยขยายออกไปสำหรับคนข้างนอกอะค่ะ คนที่เป็นคนอื่น อย่างเงี้ยค่ะ คุณจะยิ่งทำได้มากขึ้นเลยอะ
อืม ค่ะ ค่ะ ก็คือให้เน้นว่าเหมือนแบบ เอ่อ อย่าเพิ่งคิดไปเองว่า อ่า ถ้าเรามีความเปลี่ยนแปลงใน ในเรื่องที่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ ก็คือเหมือนแบบเราได้มีการรู้จักเสนอความคิดของตัวเอง ความชอบของตัวเองให้คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า การที่เราเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทำให้คนอื่นแบบ อ่า อ่า อ มองเราไปใน ในแง่ไม่ดี หรืออะไรก็ตามแต่ แต่บางทีอะเขาอาจจะเหมือนแบบรอให้เราเหมือนแบบ อ่า แสดงความคิดด้วยซ้ำ หรือบางครั้งความคิดของเราอาจจะแบบถูกใจเขาด้วย อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ อืม
ใช่ ค่ะ มอง มองคุณในแง่ไม่ดี ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ๆ หลาย ๆ หนึ่งหัวไม่ค่อยดีน่ะค่ะ หลายหัวดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ ในความคิดนะคะ ในการนำเสนอความคิดร่วมกัน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมคะ? <chuckles> เนาะ
ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมาก ๆ เลย ก็จะ อ่า นำ อ่า คำแนะนำนี้มาลองปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองดู แล้วก็จะค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน เอ่อ สร้างจุดยืนให้ตัวเอง แล้วก็มีความเหมือนแบบกล้าหาญมากขึ้น แล้วก็จะไม่คิดแทนคนอื่นว่า "เอ๊ะ แบบถ้าเราแสดงความคิดเห็น แล้วเขาจะคิดกับเรายังไง" อะไรแบบนี้ค่ะ เพื่อที่เหมือนแบบ ใช่ไหมคะ เราจะได้รู้สึกว่ามีตัวตน ม มากขึ้น วัน ค่ะ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ ใช่ ไม่ต้องคิด ใช่ค่ะ อือ โอ้โฮ ดีมากเลย ค่ะ